มันหันข้างไงคะ มันเลยดุ โอเค <laughs>
อา ก็ถือว่าผ่านไปได้ อา โอเค ถ
ใช่ แต่เรื่องระหว่างแบบรอรับปริญญาด้วยความที่ โอ้โฮ บัณฑิตแบบหลายพันคนน่ะค่ะ แล้วเยอะมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จัดเป็นแบบเก้าอี้เยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราจำได้เลย ใช่ ใช่ คือเขาก็จะมีแบบเวลาจะไปเข้าห้องน้ำ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะให้บอกกับคนคุมแถวอะค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอก รับกับราชวงศ์อะเนาะ ร ตอนนั้นรับกับพระเทพอะค่ะ เขาก็จะคุมเข้ม ใช่ ก็ ก็ อา ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เสร็จ เราจำได้เลยว่าเรานั่งปุ๊บอะ ข้างบน ข้างบนที่เรานั่งอะเป็นแอร์อะค่ะ แอร์ที่เขาติดฝาแบบข้างบนเรามานั่งหลัง ๆ ที่มันเพดานต่ำอะค่ะ ข้างหน้าก็คือคณะ คณะอื่นที่เพดานสูง อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณสภาพคนไม่ได้นอนอะ แล้วคนแบบร้อน ๆ <laughs> แล้วคนแบบแฮง ๆ มาอย่างเงี้ย แล้วมาเจอแอร์เย็น ๆ น่ะค่ะ
อืม ๆ ๆ ๆ ใช่ครับ อะฮะ อา ที่นั่งเป็นรวมยาว ๆ เลยใช่ไหมครับ? อือ ๆ ๆ โอเคครับ ยังไงเอ่ย? แล้วไงต่อ? อ๋อ อ๋อ อือฮึ ทุกอย่างต้องเป๊ะ <chuckles> เออ ๆ ๆ อา ๆ ๆ ครับ อา ๆ ๆ ๆ <sneezes> อือฮึ ครับ ผมเดาเลยว่า ไม่เหลือไปหาพระอินทร์แน่นอน <laughs>
ไม่เหลือก หลับตั้งแต่แบบว่าสู้ตายมาก ก็คือ ใช่ จนแบบว่า เพื่อนน่ะโชคดีว่า คือแต่ก่อนน่ะ เวลารับน่ะ เขาจะเรียงตามลำดับ อ่า ชื่อจริง ขึ้นต้น ก. ไก่ ข. ไข่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเรียงลำดับ เพื่อนน่ะโชคดีว่าข้าง ๆ นี่ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนใน ในสาขาเขา ใช่ เวลาเรากรนน่ะเขาก็จะแบบสะกิด <chuckles> แบบหายใจดัง อา แต่มันก็ไม่ได้กรนเหมือนผู้ชายหรอกแต่เขาก็แบบ "แก ๆ" อะไร <chuckles>
หลับเลย อืม ชื่อ อ อะ อา ๆ ๆ ครับผมครับ คณะด้วยกัน อ๋อ สาขาเดียวกัน อืม อา ๆ ๆ ๆ <laughs> นิดหนึ่ง นิดหนึ่ง <chuckles>
ใช่ค่ะ โอ้โฮ หลับรอ เพราะว่าใช้ระยะเวลานานในการที่แบบ กว่าจะเรียกชื่อ อะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะ แล้วจำได้ว่า ด้วยความที่อย่างที่บอกว่ารับกับสมเด็จพระเทพอะเนาะ เราจะต้อง ตอนตั้งขบวนน่ะ เราจะต้อง เขาเรียกว่าสะกดจิต แล้วก็จูนตัวเองแบบสุด ๆ จะไปทำอะไร จะไปทำอะไรที่มันขายหน้าไม่ได้ แล้วก็ต้องแบบในหัวน่ะ คิดแต่ว่าเท้าไหนไปก่อน มือไหนกระดกยังไง คือแบบไม่ได้แล้ว อา มันเหมือนทำตามหน้าที่ <laughs> ใช่ แต่ก็โชคดีว่า ด้วยแบบว่าวิญญาณไม่เต็มร่างอะ มันก็ยังแบบว่า โอเค ผ่านไปได้ด้วยดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ค่ะ
โอ้ อ๋อ ใช่ครับผม ต้องรอทั้งหมดอะ อะฮะ ครับผมครับ ครับผม อืม สุด ๆ เลย ใช่ ๆ ๆ อ๋อ ๆ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ ทุกอย่างมันต้องเป๊ะ อือฮึ <chuckles> ครับผม อา โอ ค อา โอเคแหละ ถึงจะแบบว่า อา เรียกได้ว่าไม่ 100% แหละ แต่ว่าเราก็ยังพาตัวเองจบไปได้ด้วย ใช้คำว่าได้ดี ได้ใช่ไหมครับวันในวันนั้น? <laughs> ยกเว้นเรื่องเดียว คือเจ้าคุณแม่ยังโกรธอยู่ ณ วันนั้น <chuckles>
ใช่ ใช่เลย ใช่เลยค่ะ โอ้โฮ งอนสุด ๆ แล้วก็แบบ อย่าทำอีกนะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ดีเลย อะไรอย่างเงี้ย เป็น เขาเรียกได้ว่า เรื่องที่แชร์วันนี้ เป็นอุทาหรณ์สอนใจดีกว่า ค่ะ <laughs>
<laughs> อืม ใจ ครับผม